なんだろう、エアコンの効いた部屋みたいな。<chuckles> はいはい、おばあちゃんち行くとか。
ああ、そう、アイス食べてみたいな。なんかそれこそううわ、そうです、そうです。田舎に行って、私ザリガニ釣りとかしてました。<laughs> うん、あ、こうやって釣れるんだみたいなのが。
うんうんうん。 はいはい。ああ、楽しそう。<chuckles> はいはいはい。
あと花火したり、そ、それこそ花火がうーん。
そです。うん、あ、確かに花火。わあ、そうですね、今ちょっと蘇ってきました。確かに1個もやってないですね。そう考えたら大人になってから。
ああ、うん、ね。<chuckles> そお、なかなかね、企画して、だからその時間を取ってみたいな。あ、それよりはもういいかなみたいな、休んじゃおうかなみたいな。<chuckles>
うん。 そうですよね。 うん。確かに確かに。なんかでもやっぱりゴロゴロする時間増えたなと思います。
うん。うんうん。そう、そうななんか、そう、燃費が、なんか、もう子供たちにそれこそか関わってると、なんでこんなにエネルギー続くの？みたいな。もう無理よ、全然無理よみたいな。
はい。ええ、そうなんですよ。 はい。 そうなんですよ。ずっと元気なんですよね。
もうすごい。
ちょっと分けてくださいって感じ。
もう本当にね、どこでこれが変わるんだろうと思いながら。それこそね、つい続けてたら
うん。 なに、うん。なんうん。 ああ、そうですね。
体力。<laughs>
うん、確かに。でもなんか、やっぱり大人になってからの楽しみって、やっぱりこうリラックスしてる楽しみが多いなって思いますよね。うん、なんかやっぱりアクティビアクティブなことはちょっと年々しなく <chuckles>
うん。 うーん、もう余裕で。 わかります。なんか日常がこうね、働いたりとか、疲れがもうベースだから、その先ね、楽しいって疲れをなくす方の。
なっている気がします。 うん。 そうですよね。はい。はいはい。